はい、あの、最近ね、SNS やってない方がいないって言っても、まあ、いないって言ったら、あ、言い過ぎですけど、あんまり過言ではないくらい、まあ、浸透してるとは思うんですけど、まあ、アカウント作っただけで触ってない人も含めたら、かなりの率じゃないかなと思うんですけどね。まあ、で、それがね、人間関係を、こう、ちょっと悪化さしてるとか、なんとかいう話もよく出てきますけど、ネットニュースでは。どう思われますか、その辺り。
はい。 はい。 はい。 ええええええ。そうですね。はい。 うーん。 そうですね。 ええ、そうですね。どうでしょう、私もあまり好きではなかったんですけれども、元々。ですけれど、やはり、こう、やり始めてしまうと、ま、やらなければ
はい。はい。 うん、ふん。
いふん、こう、アカウントとかを開かないといけない、こう、状況っていうんですかね、に、なりつつあるというか、ん、ほんと、すつい最近ですけれど、あの、ずっと LinkedIn ですとか、そういうエリア系の方は避けるようにしていたんですけれど、やはり、こうええ、仕事をやっぱり探す上ですとか、あとは仕事の、こう、何ですか、あの、登録をする時とかに、そのりく LinkedIn の、まあ、あの、こう、ウェブサイト、自分のページのリンクを貼ってくださいとかいうのも普通に出てくるようになってきたんで、ん、ね。あ、どうん、なので、こう、最近もうし仕方がなくというです感じで、あ、もう、ずあの、始めたんですけれど、まあ、普通の友達関係ですとか、そういうのも、やっぱり、良いところ、悪いところを
はい。 あ、そうなんですか。 はい。 はい。 お、そうなんですね。 ふんふん。 うん。 うん。 うーん。 そうですね。 うんうんうん、ふんふんふん。 はい。 はい。 はい。 はい。
両方あると思うんですよね。こう繋がっているから
うん、ええ。
ん、こう繋がってたくない人とも繋がってないといけなくなっている状況があったりとか、凄くこう自分では良かれと思って、こう SNS にあげたことが逆にこう人に悪い印象ですとか、あとは、「え、そういう風に思ってたんだ」みたいな、こう悪い伝わり方っていうんですかね、ていう風に、こう、悪いこう情報の伝わり方がしてしまったりっていう時には、ああ、凄く、もうす凄く気を使って、ん、こうきちんとそういう上げていくものっていうのを、もう少し慎重に考えないといけないなっていう経験とかもありますね。
うんうん、そうですね。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん、ふん。 はい。 うん。そうですよね。 なるほどなるほど。まあまあ、あれですよね、リアルな、か関わり方ですとね、まああの、発言した時のその場にいた人、ここの人らにまいずれはね、あの時間かけて伝わっていくとは言え、少なくとも、その場で話したことが、その時に聞こえるのは、その人たちだけですけど、公開範囲ですよね、SNS の考え方で言うと。あの SNS だと、まあ、あの、気分的には、こういう、ひょこういう仲間内でも、こういう人たち向けっていう気分で、自分でんの方はやってても、やはりその、ま、誰でも見えちゃうんで、うん、まあそれについて、その、特にその人に対して言う気がなかった人も、まあ、当然まあ、タイムラインに流れちゃって、あ、そういう人だったのみたいな感じにはなっちゃうことはどうしてもありますんで。まあ色々ね、その運営側もコントロールしてくれて、公開範囲の、制限とかも細やかにできるようにはなってきてはいますけど、やっぱり、ピンで1つずつ全部設定するのも、とこっちはもう大変なんで、ある程度ざっくりしちゃいますもんね。
うんうん。 <clears throat> うん。 ええ。 そう。 うーん。 はい。 うん。 ええ。 そう。 うーん、そうですね。 ええ。 うんうん。 ええええ。 うん。 そうですね。もうまさに私の個人的な経験では、私の義理の母が、やはり私と主人に向けて直接言いたくって、こうこう、ま、苦情じゃないですけど、こう文句を言いたかったんですけれど、それを別のところで上げていたのが、やっぱりあの友達同士で繋がってるので、私たちにもその情報が入ってきてしまって、関係がそこでギクシャクしたというか、本人はすうそうですね。ほんとに本人は私達に言うつもりではなかったんですけれども、まあ、ま、色んな私達のに対してのこう不満ですとか、今までこう溜まり溜まってたものを別のこうコミュニティみたいなところでに、こうポストで上げてしまって、で、それが私達もう全て丸見えで見えてしまい。<chuckles> ま、こう収拾がつかないじゃないですけれども、やっぱり本人としては
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うんうん。 ほう。 はい。 ああ。 はい。 ああ。 あ、結構ストレートな問題ですね。 うん、ふん。 はい。 はい。 うんうんうん。 なる はい。 はあはあはあ。 うん。
本人は私たちに直接、そんな言うつもりはなかったとはゆ言っても、やっぱり私たちはもう見てしまったので「ああ、そんなそんな風に思ってたんだ」っていうのが伝わってしまい、やっぱり実際でのこう顔合わせてのこう付き合いとかががちょっと難しくなったっていう結果はありましたね。っていうのが今でも続いてる。<chuckles> ヘビーですね。まだ、すはい。まだそれもあの続いてるところなんですけれど。
はい。 そうですね。 うん。 はい。 うん。 おお。 なかなかヘビーな話ですね。あ、継続中なんですね。 おお。 <laughs> そうなんですね。まあそうですよね、その、ま、リアルな対面対面の付き合いでも、もちろんね、ある人に対して100%肯定的な、感覚を持つっていうのは不可能ですからね、そもそも。とはいえ、その、それをバーンと言っちゃうか、心のうちに留めるかっていうところを、あの自分の感覚だけでコントロールできてたものが、あの、まあもちろんね、隠れて、ち違う仲間内でリアルでなんかこう悪口言ってたとしても、いずれ、これも長期的に見れば伝わっちゃうこともあるとは思うんですけど、ただやっぱり伝わるタイミングが違うっていうのも結構結果変わりますからね。それが、まあ1年2年してから伝わったとしても、まあまあそん時やったら許せるタイミングになってるとかいうのもあると思うんですけど、ネットだとね、即時で言っちゃいますんで、まあ、その、おお母様がね、どういうつもりだったかまでは分からないですけど、あの、まあまあこれが、まああの人たちには見えないからって思われて、その、あう実際思ってやらやられたのか、あの、まあ、見たら見たで逆にええわみたいな感じでやられたとか分かん分かんないですけど。<sniffs>
うーん。 うーん。そう。 うん、え。 うん。 そうですね。うん。 そうですね。 ん。 うん。 うんうん。 すね。 うん。<laughs> そうですね、うんうんうん。 そうですね。 <laughs> ええ。そうなんですね。だから
ただ、まあ、どちらにしても、まあ、難しい問題ですよね。
そうですね、だからやっぱり、こう1対1の面と面を向かってのやり取りではないんで、こうどこまで見られてるかとかが、こう
うん。 うん。 うんうん。
こう、本人は多分理解していなかったりですとか、あとは、あ、そこまでそこまでの人に見せるつもりはなかったのにっていうのが結果的に起きてしまったりっていうことは、ありあり得るかもしれないですね。
うん。 うん。そうですよね。はい。 そうですね。その日もね、だから、実際のところが、やっぱり リアルなやり取りと違って、ネットだと、ああ、しまった、設定そうなってた。ってことも実際ある訳ですけど。でもってこれが全体公開になってるとかいうのもあるはあるんですけど。ただ、ああの、いやいや、そのつもりなかったんです、設定がそうなってたと気づかなかくってっていう、その、ある意味そのつ機能を利用した嘘もつけちゃうんで。
うーん。 そう！そうなんですよね。うん。 そう、ね。 うんうんうん。 そうですね。
まあ、結局どっちか分かんないですからね。どこまで行っても。っていうところでは、まあ、あの、まあ、わざとやったならばある意味誤解ではないんですけど、わざとじゃなければ当然それ誤解なんで。まあ、そういう意味では、この、気軽ではあるけど誤解が生まれやすいっていう部分は、まあ、そういう部分はあるのは否定できないかなとは思いますよね。
うーん。 そう。 うん。 うん。 うーん。そうですね。で、私なんかは今今アメリカの方に住んでいるんですけれど。はい。で、結構 SNS が始まったのは私がアメリカに来てからなので、こう、逆に日本で、こう、音信不通になっていたお友達も、もうずいぶん最近になって、こう、見つけやすいじゃないですけれど、あの、ああ、うん、見つけやすいのもあるんですけど、逆に見つかりやすいって言うんですか。<chuckles> そう。逆に、え、この人とはそんなに仲良くなかったんだけれど
うんうん。 ああ、そうなんですね。はい。 うん。 うんうん。 うん。 うん。そうですね。 うん、そうですね。逆にね。もちろん。 ああ。
こう連絡が、こう、き来てしまう来てしまうっていうのも、あれ、あ、ちょっと失礼な言い方かもしれないんですけれど、こう、避けれないじゃないですけれど、あ、見つかってしまったみたいな。
はいはいはい。 うんうん。 <chuckles> はい。 ああ、ありますよね。
そう。だからそれも、ぎゃあ、うんうん、今までこうね、音信不通になっていたお友達とかと、こう、ん、繋がりやすくなったのもありますけど、あんまり繋がりたくなかった人とも、こう、何て言うんですかね、こう、道でばったり会うっていうような、そういう、それよりも、こう、何て言うんですかね、確率がすごく高くなってしまったというか。<laughs>
うーん。 うん。 はい。 うんうん。うん。 そう、そうですよね。ある程度の情報があれば、相手が探そうと思えば探しちゃえますからね。うん。それが、まあ、疎遠になった人がわざわざ家に訪ねてきてピンポンと押すことはあり得ないにしても、ネットならば、その、気軽に、うん、どうしてるのみたいな、こう、急に語りかけられてもびっくりしますよね。
そう。 そうですね。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 そうですね。特にこないだ私もずっと、あの、日本からは離れているので、こう、同窓会とかからは、もうずっと疎遠になってたんですけど、やっぱりこないだ、何か同窓会で集まりがあったらしく、そういえば、ああ、そういえば、誰々さんも SNS で、ここの名前で分かるよ、みたいなので、こう、ボンと連絡が来たりとかして。
はい。 はい。 はい。 ほうほう。 おお、はい。
ああ。 そう、なんかすごくいいのか、悪いのかっていう。<laughs> にんにん。
ああ。<chuckles> まあまあ、「そういうのはもういいよ」みたいな感じですよね。
そうですね。なので、うーん、いいところ、悪いところ。
うん。 まあまあ、そういうのがね、好きな人もいらっしゃるんで、逆に。相手としては良かれと思って、やってるっていうこともありますもんね。
うーん、そうですね。
ねえ、その疎遠になって寂しかろうと、気を遣ってくれてると、いうのもああるんでしょうから、そうなるとね、「何してくれとんねん」とも言えないですからね。
うん。 そう。 うん。 <laughs> そうですね。なのでまあ、い
お、確かに。で、この温度差がね。
そうなんですよね。そそれがこう上手くこう伝わらなかったりとか、うん、こう上手くやっぱり SNS 上だと、こう上手く、汲み取ってもらえなかったりっていうところは、多少あるかもしれませんね。うん。
うん。 うん。 うん。 そうですね、この辺はさすがにね、ニュアンス伝えるのは難しいですよね。その、デフォルトで感覚違う方とはね。うん。まあまあ、とはいえね、その、やはり、その、さっきおっしゃってたその、LinkedIn とか、そういうのって、まあ、ビジネスの機会を広げるのには、明らかに有益なもんでもありますし。もう、ね、昔で言う名刺代わりですよね。まあ、昔のビジネスでと名刺置いていくっていうのは、まあ、なくてはならない行動ですし、まあ、LinkedIn の、リンク知らせるっちゅうのは、まあ、あの、適性がある仕事あったら連絡があり得るということで
うーん。 うん。 うん。 そうですね。 う、うん。 うん。 そう。 うーん、そう。
ですし、まあ、あの、こっちから仕掛けていて、ある程度、それなりのとこに、ビジネス繋がれるっていう機会も、結構ありますもんね、LinkedIn ですと、特に。
うんうん。 そうですね。
うん。なんで、まあ、そういうプラス面も明らかにはありますからね。まあ、どちらにしてもプラスにしてもマイナスにしても、結局その、本質としては繋がるっていう性質を、どっち側に働かせるかっていうことですよね。働かせるかというか、まあ、こっちが働かせなくても働いちゃう機能では、あるんですけど。
そう。 うーん。 そうですね。 はがそうなんですよね。そっちの自分から、こう上手く繋がっていきたい人と繋がれれば、それは凄く有益だとは思うんですけれど。逆にこうさっきも言ったように、繋がりたくない人ですとか、あとは人、別の人に知られたくない情報ですとか、そういうのもあの、自然とというか、まあまあ、自分が上げない限りは、まあ、上がらないんですけれど、そういうのもこうこう撹拌っていうんですかね、情報がぱっと広がるのが凄く早いっていうのも、ちょっと怖いところだなとは、やっぱり思いますね。
うん。 はい。 うんうんうん。 うん。 うん、うん。そうですね。 うん。 うん。 はい。 うんうん。うん。うん。 そうですよね。 そうですよね。結局その辺を気にしちゃうと、その、まあ、こういうのを投稿してみようと思っても、いやいや、ちょっと待てよというふうにちょっと二の足踏んじゃうとこあって、結局思った通りの投稿にはならないんで、じゃあ、あの、この投稿って何なのかなみたいなとこもありますけどね、逆に。
そう。 そうなんですね。 うーん。そうですね。特に私も。
なんで、まあ、結局そのねはい。
うーん。やっぱり、だから、その、上手く使い使い方の先を先まで少し自分でも、こう、ちゃんと読みながら
うん。
使っていかないと、なんこういその、瞬間的に、こう、あ、これはいい、自分がじょいい情報だと思っていてあげても、それが、こう、他の人にあ悪影響をで出てしまうっていう時も、ああ、あるんだなっていうのは、すごく最近ますね。
うーん。 そうですね。 はい。 そうですよね。うんうん。そういったところね、その やはり悪気無いというか、有益でさえあると思ってても、ある人には不快でしょうがないっていうことが、ややはりあるわけですからね。あ、まあ意図せぬ炎上、ま、幸い今んところ、私は経験は無いんですけど、そういう、これは予期せぬ炎上なんだろうなと、遠目に見てることは結構あるんで。
そうなんですね。うーん。 うーん。 <giggles> ありますね。うんうん。うんうん。
まあ、お気の毒にとは思いますよね。あ、いえ、まあ、やはりまあ結局ね、ツールがあるとはいえ、根本的には、端末の先には人間がいて、こっちにも人間がいて、人間同士のやり取りですからね。に人間関係ってものにどんだけケアできるかっていうところに尽きるんでしょうけどね。
うーん。 そうですね。ただ、今、わか若い子というか、若い人達の世代はもう SNS から始まる人間関係っていうのも凄く多いと思うんですよね。なので、私達みたいに、ご私達というか、私の世代なんかはもっとこう最初は対面で、で、そこから SNS に広がっていくっていうのが多かったですけれど。
うん。 うん。そうですね。 はいはい、そうですよね。 うんうんうん。そうなんですよね。 うん、そこのギャップがね、難しとこですね。
うーん、ですね。なので
ああ、今日はありがとうございました。面白かったです。
はい。